Mm, so talagang maganda 'yong ganitong work, maganda din nakita namin itong work na 'to, so sobrang thankful din ako sa company namin kasi sobrang ano nila open nila sa emple employees na mga ano suggestion. Tas 'pag may suggestion kami talagang inaano nila ina-approve din nila kung talagang ka-approve-approve naman gano'n.
Oo. Totoo. Ah, oo. Ah, okey.
Kasi people ano sila people im people centered sila na company, hindi sila yung more on sa company ano benefit, mas sino sila, mas mas pinapaburan nila yung mga voice ng mga empleyado. Mm, maganda yung ganon, 'di ba?
Ah. Oo. Empleyado, ah okey. Mm.
Kaysa yung company na, ah, "ito yung lu rules namin gawin niyo 'to." Nakaka nakakasakal kasi yung ganong wo work 'di ba?
Sabagay. Oo, oo.
Hmm, para kang ano na, para kang robot na parang, "sige gagawin ko 'to sasahod ako gagawin ko 'to," <laughs> nakaka-boring kasi yung ganung trabaho 'di ba?
<laughs> Sabagay. True.
Yung parang wala ka ng work-life balance yung ganun. Yu lalo yung sayo din, ang ganda din, natutuwa ako dun sa company mo kasi talagang ano din sig feeling ko ano din sila people centered din sila, kasi yan binibigay nila yung mga benefit na gusto din ng empleyad
Mm, totoo. Hm Call centered naman talaga sila, kasi parang lahat kami even the director, same ng pasok at same ng uwi.
Mm.
Walang magpapaiwan at tsaka wala kaming OT. <clears throat> Parang na nag OT lang kami nung may recall. Pero wala walang OT, same ng pasok which is 9 uuwi ng 6, lahat yan ke TL ka, QA ka, direktor ka.
Ay, ah, talaga, maganda maganda, oo, maganda. Team.
Same ng uwi, same ng pasok, same ng uwi.